Eh, ano, eh, para sa'kin, eh, dahil ito ano ano, dahil ito ang ano ang Pagkakakilanlan naming, ah, puso ng pagkakakilanlan naming mga Hiligaynon. Kasi hindi lang ito ano basta-basta piyesta, kasi isa itong araw kung kailan nagsama-sama kaming lahat, 'di ba. Kumbaga pina pinapakita ng aming pananaman pananampalataya, kultura at 'yon nga pala pagmamlasakit sa ano bawat isa sa amin dito, na taga rito.
Mhm. Opo tama. Mhm, mhm, 'yon.
Tsaka si siya kasi si ano kaya importante ito si ano Senior San Miguel na Arkanghel na patron namin dito sa lungsod, eh, siya yung tinuturing naming tagapagtanggol laban laban sa kasamaan at mga sakuna.
Mm. Mm.
Kasi sa dami ba naman ng pinagdaanan ng aming lugar, eh, tulad ng bagyo, lindol at mga problema sa kapayapaan, eh, palaging nanatili ang pananam pananampalataya ng mga tao ngayon nga sa patron saint namin. Eh, para sa para sa'min siya ang nagbibigay ng ano ng lakas, lakas ng loob at proteksiyon 'di ba? Kaya tuwing piyesta hindi lang basta-basta siya nararamdam namin kumbaga may malalim na pasasalamat talaga at pananaling pananalig. Eh, alam mo ba yung kapag may araw kasi na binababa na yung
Ah. Oo. Mhm. Hmm. Lakas. Mhm. Mhm. Mhm.
ah, ano saint namin. Tapos ano ang dami talagang naka-abang do'n 'tsaka, 'tsaka may hawak pa na mga ano, mga panyo. Kumbaga grab oo Senior San Miguel, kumbaga
Oo. Oo. Panyo, pampahid kay, kay Senior San Miguel, ah yung mga deboto.
oo kumbaga grabe napaka die hard. 'Tsaka ako 'tsaka naman ako pupunas kapag wala na masyadong tao, yung pagka ano pa lang, oo. Kasi grabe ang daming tao talaga, kumbaga hindi ko akalain kasi regular kasi na araw hindi gano'n yung tao dito sa'min. Kumbaga gano'n gano'ng time lang kasi, ah, usually dito sa'min, eh, normal day parang hindi masyadong ma-tao kumbaga. Eh, kapag ano piyesta, lalo na kapag mga wa buwan ng ano
Ah, oo. Mm. Dinadayo talaga. Mm. Ah, oo. So, marami rin bang mga turista?

Sumasayaw sa ano, sa kalsada papuntang ano, papuntang Anahaw Theater kasi 'yo
Mm.
Do'n ano, do'n magkukum magkukumpitensiya 'yong mga barangay dito. Kasi 'yong kasali sa street dancing, eh, buong lahat ng barangay ng ano, ah, ng i dito sa lugar namin kumbaga nakilahok sila para ano, para sa kompetisyon kasi malakihan din 'yong premyo kapag kayo ang manalong barangay.
ng Iligan. Oh. Oo, maganda pala 'yong mga ganyan 'no?
Oo, kaya pinag-e Mm, kaya panay talaga 'yong effort dito kada barangay, eh 'Yon nga, eh, 'pag malapit na mga, ilang buwan bago mag-Setyembre, eh, parang nangre-recruit na sila sa ano, oo, nagpa-practice na dito sa mga basketball gym ng mga barangay dito.
Nagpa-practice na. Oo. Mm, napakasaya naman pala sa lugar niyo.
'Tsaka, ano Oo, 'tsaka 'yon nga. Eh, para sa inyo ba, sa inyo sa inyong lugar?
Sa amin naman dito sa sa lugar namin 'no, sa Laguna. Ah, isa sa pinaka pa importanteng tradisyon, eh, 'yong, Paskuhan na tinatawag o kaya 'yong, ah, parang Paskong Bayan, 'yan sa Isa ito sa malaking kaganapan dito sa lugar namin, 'no. So, halimbawa sa Calamba, isang, bayan kasi 'yon na kilala dito sa lugar dahil do'n pinanganak si Jose Rizal, 'no. So, ah, 'yon ang pinagdiriwang sa pamamagitan ng mga makulay na parang, mayro'ng Parol Festival naman. Tapos, 'yong, ah, Christmas lights display, oo, Parol Festival at saka parang labanan ng Christmas lights display. So, 'yon 'yong pinaghahandaan naman kapagka, ah, malapit na 'yong ano, magpapasko. Talagang lahat ng residente do'n, nag-e-effort din na magdisenyo ng bahay nila kasi may papremyo din. So, ah, maraming turista din 'yong pumupunta 'tsaka siyempre 'yong mga mismong lokal na lu na do'n sa lugar na 'yon. Tapos, ayun, isa siguro 'yon sa talagang, uhm, magandang tradisyon dito sa lugar namin.
Mm. Hmm. Parol festival. Oh. Wow! Grabe 'no, galing pala. Mm. Hmm, siguro ang saya-saya kasi 'yon nga, eh, ano, ah, nasa ano lang.

Tsaka sa ah, so, ah, yun lang yung ano, yung hay naku! Luh, ang lakas ng ano, lakas ng kulog dito. Narinig mo? <laughs> Oo nga. <laughs> Tsaka yun lang. Tsaka ikaw ba, sa tingin niyo, sa tingin mo ba, ano kaya yung
Hala, uulan na rin. 'Yan. Ah, sa akin naman, dito sa lugar namin siyempre, ah, pagka ganyang mga paskuhan, bawat bayan talaga may mga makulay na Christmas lights display tsaka yung Christmas tree lighting ceremonies. So, yung mga lokal na nasa kalsada, ah, may mga dala silang parol tapos andiyan yung parada ng mga floats, ng mga naka motorcade. Talagang iikot yan sa buong bayan, eh. Tapos may mga ganun din, meron din kaming mga street performances, um, nagco-costume, costume din sila. Tapos may mga banda na nagdra-drums, gan'on. Tapos ito yung panahon kung saan lahat talaga sama-samang nagdiriwang. So, meron din kaming tinatawag na parang, ah, community concerts. Tapos may mga nagtatanghal na mga, ah, taga lokal na yung mga talented na gustong sumali dun sa concert. So, meron din mga papremyo kung sino yung mananalo. So, s tingin ko, isa to sa talagang inaabangan tsaka yung masaya tuwing pinagdiriwang.
Oo. Mm. Mm. Oh, ganda naman pala 'no. Hmm. Ah. Sa sana maka-experience din ako sa inyong fiesta diyan kasi parang ano, masaya.
Oo nga, eh. Tsaka sana makapunta rin ako diyan sa Iligan, 'di ba?
Ikaw din, baka ikaw din. Oo, sana ikaw din. Kasi yun nga, m 'pag pupunta ka, maghahanda talaga ako. <laughs>
September, ano ba 'yan?
September, ah, September 29. Pero baka hindi ako sure, baka kasi ano, maglakbay kami niyan.
Ah. So, tuwing September 29 talaga siya lagi, okey. Ito, yung sunod ko naman na tanong, paano nagbabago o naaapektuhan ng panahon ang pagsasagawa ng tradisyon diyan sa inyo? Ayan.
Oo. Ah, ano, ah, malaki talaga yung ano, ah, epekto ng pagbabago dito sa'min.
Mm.
Tuwing ano, kung pano'y isinagawa ang yun nga, Senior San Miguel Fiesta dito sa Iligan.
Hindi ba maulan kapagka mga piyesta niyo?
Uhm, ah, pa last year, ah, umulan, pero may mga araw din naman na hindi.
Hmm.